あの、これ僕昔からちょっと問題があるというか、あの、直したいなって思ってることがあるんで、ちょっと聞いてもらってもいいですか？
はい。 はい、もちろんです。どういうことでしょうか？
あの。 僕ですね、あの、何気に、普段、喋れそうとかってよく言われるんですけど、あの、相手の反応をすごい気にしちゃう性格で
はい。 はい。 あ、そうなんですか。
そうなんで、本音を直接そのまま相手に伝えれないっていうのがあって
うーん。
あの、本当は自然に伝えなきゃいけないんだけど
はい。
あの、特になんですけど、ネガティブなことだったり
はい。
あの、本当はこうして欲しいっていうことが全然言えないんですよ。
うん。 まあ、それは結構皆さん言いづらいところじゃないかなと思います。はい。分かります。
うんうん。 そうね。そうそう。で、やっぱり、その、なんて言うんだろうな、僕が、あ、本当はこうして欲しいんだけどって言った時に、その相手の反応とか顔色とか、そういうのを見て
はい。 うーん。
ええ、みたいな顔を露骨にされることもやっぱあるじゃないですか。
そうですね。
ですよね、うん。で、これね僕、うーんと高校卒業した後ぐらいかな。
はい。
えっと男性に、あの当然そういう顔をされたこともあるけど。女性にもやっぱり
はい。
あの、そういう顔をされた事があって。
ええ。
あの。これあんま良くないんですけど。あの、ご飯食べに行って
はい。 はい。
あの、あ、割り勘にしないって言ったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。 で、その時の相手の方、まあ、グループだったんですけど。に男2女2みたいなな感じで。ただそん時に、ええ、みたいな顔をした子が1人いたんですね。
うん。 はい。 ああ。
そう、それを見て、あ、言わなきゃよかったって、やっぱり思って。
うん。 ああ、なるほど。でもね、割り勘
そう。そうね。そうそう。
ねえ。でも、いいいと思うんですけど、うん、ん、ん、そんな嫌な顔をされちゃったんですね。
う。 まあ。けど、まあ。 そうなんですよ。だから、その子達は嫌だったみたいで。
うーん。 ああ。
そう、露骨に嫌な顔をされて、やっぱり言わない方が良かったなっていうのになったんですよ。
<chuckles> あ、その時のその方は、すごい親しい方でもなかったんですか？
うん。 えっとね、2回目ぐらいかな、会うのは。
はい。 うーん。
だから、そこまで僕親しくないし。更にその友達の、えっと、知り合いの女の人と、もう1人の友達だったんで。その、ね、そこまで親しくないのもあったんですけど。
はい。 うーん。 はい。 うーん。
あの、やっぱり何て言うんだろう。僕その時に、わ、言わなきゃよかった。もうね、たかだかね、に2、3000円のことだった そう、払っておけばよかったっていうのも思ったりしたし。
はい。 <chuckles> はい。
あの、僕これ結構人の顔色じゃないですけど、話した後に僕が何かを言った後に
はい。
そのリアクション、反応
はい。
あ、やっぱ悪いと
うん。
あ、やっぱ喋んなきゃ良かったで済めばいいんですけど。あ、やっぱ僕、人付き合い向いてないわって思っちゃうんすよ。
はい。 ええ、でも。それは、ねえ、その相手の人が勝手に思ってることだから、あまり、気になさらなくてもいいかなと思うんですけど、すごく気になっちゃうというか、気になるっていうより、自分の気持ちが、あの、その、ね、あの期待通りじゃないというか、何て言うんですか、まあ、嫌な顔とかされちゃうと、すごくショックを受けてしまわれるんですよね。
ううん。 はい。 なります。 うん。 そうね。うん。 めちゃめちゃうけて僕、あの、どっちかって言うとほんとに、そんなに、た周りの人が思ってるよりもメンタル強くなくて。
うん。 はい。 はい。
あのね、頑張って言ったりと、こう、結構結構言ったりするんですけど。
うん。 はい。
わあ、やったやっちゃったみたいなことが結構多くて。
ああ。そうなんですね。だから、なんだろう、言って後悔しちゃうことが多いから、い言わないようにしようって思ってらっしゃるんですよね、きっとね。
そお。うん。 それもあるし、僕、あの、しょっぱなの初対面結構、あの、何気なく言ったこと、すごい相手に対してダメじゃんってこととかあって。
うん。 はい。 うん。 はい。
で、それもあるから、僕ちょっと自分が言ってることに自信ないのに言っちゃったりしちゃうんで、そうそう。後で、うわもういらんこと言ったっていうのですごい後悔したりするから。
うんうん。 ああ。 うーん。 なるほど。
うん。逆に僕がそういうことを言って、相手が反応悪くて許してくれてる人もいっぱいいるんですよ、多分。
はい。 ああ。そうなんですね。おお、そうなんですね、うん。
はい。 そうなんすよ、そうなんすよ。そうそう、だから そう、だからね、僕ね、これ今だにあの、ちょっと親しくなっても、本音を言わないことが多くて。
はい。 うーん。
すんごい親しくなったら結構言います。
ああ、そうですか。それは、でもすごい失礼なこと言ってるわけじゃないんですよね。
はい。 いや、でも
はい。
僕結構言ってるような気がします。
<chuckles>
はい。ほんとに。で
はい。
で、あって、僕、大体そういう会話ほとんど覚えてるんですよ。
うん。はい。
なので、後で恥ずかしくて。
うん。
あの、今でもそういうことってやっぱあるんで。
はい。
そう、その、わ、また本音を出すのやめようって、ななるんですけど、それをくり何回も繰り返してる感じです。
うーん。 <chuckles> 今までにちょっと色々過去にね、何度か、というか、ちょっと沢山あったみたいな感じですかね。
うん。 そうそう、そうなんですよ。
ええ、そうの、でもそれは、し失礼だと思って言ってないってことですよね、言う時は。
うんとね、これね。自分のためでもあり、相手のためでもあるなと言ったりもするんですよ。
はい。 うん。 あ、なるほど、そうですよね。
うん。
うん。
そう、良くしようと思って、ちょっとちゃんとしてみたいな。言ったりするんですけど、後で、僕が言うことじゃなかったなみたいな。
はい。うんうん。 はい。 うーん。
ていうのもあるから。うん。この
なるほど。相手にね、ちょっと伝わらなくて、相手が気分だけ悪くしちゃって、まあ、そのほんとのね、いい意図を分かってもらえないこととかがあるってことですよね。
はい。 そうそう。 ん、めちゃめちゃそれが多いんですよ。
うーん。
うん。 なので、これはほんとに僕、相手の顔色を気にするんですけど、あの、本音を、え、やっぱりなるべく言わないように。で
はい。 はい。 はい。
えっと、ほどほどに仲良くなった場合は、特に。
うん、はい。
あ、あんまり言わないでおこうみたいな。特にその人にのことについてとかは
うん。
言わないどこって思っちゃいます。はい。うん。
なるほど。でも、本音を、ま、仲良くなればだんだん言ってくみたいな感じなんですよね？どんどん、その、仲の良くなればなるほど、こう言えていくっていうのはありますか？うん。
そう。 うん。 あ。もちろんもちろん。そのめちゃくちゃ仲良くなれば、それこそ結構簡単に言えるんですけど。だから僕ね。しょっぱなのしょっぱにやっちゃうこともあったんで。で、未だに時々あるんですよ。それ。
はい。 うん。 はい。 うーん。
そう。だから余計に初対面とか、あの、あんまり親しくない時は気をつけるんですけど
はい。 はい。
もうその後悔が結構なくならない。
<chuckles> そうですね、でも、ねえ、それをかきちんと分かってくださる方もね、いらっしゃるんだと思いますよ。なんか、人のあ、自分のためを思っていてくれてるんだとか、その通りだって思ってね、そういう風に気をわる気が悪くなるだけのじゃない人もいらっしゃると思うんで、ま、本来はね、そういう方が本当にお友達になれる方なのかもしれないですよね。
そう。 はい。 確かに。 うん。 はい。 うん。 あ、僕今、あなおっしゃられた通りだと思ってて、そのほ本音で話せるのがほんとの友達みたいなとこあるじゃないですか。
うん、うん。 はい。 はい。
そう。なので、ほんとは、あの、初めからほん本音を伝え合えれば、親しくなれると思うんですけど、それができなくて毎回
うん。 はい。 はい。 <chuckles> ま、そういうお気持ちもあるからっていうことですね。うん。
そう。そうなんですよね。 うん、そうそう。ただ、あの時によってなんですけど時というか結構多いな、あの向こうからすごい、何て言うんだろう、親近感とか
はい。 はい。
その、なんか、親しげに話しかけられることもあって。
うん。 はい。
で、なんか、すごい話しやすそうとか
うん。
そういう感じで来られるん時は
場合もあるんですね。
そう、あるん結構あるんですけど、そういう時は逆に構えてしまって
はい。 ああ。
もう、全く喋らないみたいな。
<chuckles> ちょっと警戒しちゃうってことですね。
はい。 そうなんですよね。それもまたあるんですよ。
ねえ、人の見方っていろいろですからね、なんかいろんな人いますね。でも、それもあってらっしゃるんじゃないですか。気が合うってことが、こう直感的にわかって近づいてくるわけじゃないんですかね？
そう。 うん。 そうなんですよ。 向こうの人がですか？
はい、そう。
いや、でも結構 あの初対面で言われることあるんですよ、それ。
はい。
で、絶対、僕、眉間にしわとか寄せてることとかあるのに、話しかけて
<chuckles> すごい顔してるのに、表情してるのに。<chuckles> はい。
そうそう。そうなんです。だから、そ、なんなんで話しかけて来るんだろうって、毎回そう、思って、そこで頑張って話すじゃないですか。その時も、あ、この人多分僕の話つまんないだろうなとか思っちゃうんで。
うーん。 はい。 うん。
その、ね、本音のことを言わないし そう、結構、なんて言うんだろう、うわべだけで、とちょっと取り繕った会話して逃げちゃうみたいな。
うん。はい。 ああ、まあ、ちょっと相手の人もね、どこまで本気で言ってるか分かんないですよね。そういう、もしかしてそうやってなんか、まあ、ほ褒めるというか、そういう感じで近づいてきてっていう人かもしれないですかね、まあ、そういう社交術の人も、まあ、実際いらっしゃるとは思いますからね。うん。
そうですよね。うんうん。 うん。 はい、そう 確かに確かに。そう、だから僕、そういうのが多分自分がそのね、相手に伝えるのが下手くそだったり、反応を気にしちゃう人間だから、そういう疑いの目で見ちゃってるかもしんないそ、うん。
はい。 うーん。 はい。 うーん。でもねその方が、こう、人の本質とか、そういうところも、まあ、ね、分かるかもしれないですし、はい、冷静にこう判断できるからいいかもしれないですよね。
うん。 確かに。 あ、そう。 あ、確かに、そういう意味では、あの、結構冷静に見えてたりとかするんですけど、やっぱりちょっと自然に本音を伝えられたらいいなっていうのはやっぱり、なんていう憧れじゃないですけど、ま、そういうのがやっぱりありますね。うん。
うん。 はい。 うん。 はい。 そうですね。はい。 うーん、でもやっぱり、この、本音はやっぱり親しさはちょっと比例しちゃうんじゃないですかね、言えるか言えないかはね。うん、と思いますよ。
あ、ほんとですか。 すそうやって言ってもらえると、ちょっと、あの、やっぱ気持ち楽になるんで、すごい、話聞いてもらえて良かったです。どうもありがとうございまました。
はい。 <chuckles> はい、こちらこそお話ししていただいてありがとうございました。